あの、ちなみに今まで一人旅ってされたことありますか？
はい。
あ、本当ですか？あ、じゃ、もし、あの、何か忘れられない体験とかあったら、ちょっと詳しくお伺いしてもいいですか？
はい。もう結構昔の話で、にじゅうだい半ばの頃の話なんですけども。
はい。 はい。
あの、私それまで、あの、友達としか一緒にお出かけができないタイプで、ランチ行くのも買い物行くのも、1人じゃ嫌な小心者だったんですよ。
うん。 ええ。 <laughs> なるほどなるほど。 はい。
はい。だけど20代半ばにあのワーキングホリデーの制度を利用して、カナダに一人旅に行ったことがありまして。
はあ。 ええ。 それまたすごいですね。買い物とかご飯も1人で、む難しいってなったのに、何かその行こうと思ったきっかけとかはあるんですか？
はい。 はい。あの、当時、なんか辛いちょっと失恋をして、で
あら。
あの、職場にいても、家にいてもずっと辛いくて。なんかもう辛すぎる状況を変えたくて、なんか、今いる場所とはもう全く違う環境に変えたいと思って、前から憧れてたカナダに行こうって決めたんですよね。
はい。 ああ。 すごい。 は。 すごい、それがの原動力にしてもすごい行動力ですね、それで。なるほど。はい。
はい。
で、カナダに行かれる。はい。うーん。
え、オーロラが見たいっていうのもあってから、あの それでカナダに決めたんですよね。
ああ、なるほど。え、カナダってオーロラ、綺麗なんですね？
そうなんです。有名なんです、オーロラが。
へえ、なるほど。ちなみに何泊ぐらいで行かれたんですか？
あ、もうワーキングホリデーの制度ってかなり長く滞在できるので。あのいちねんはんぐらいいましたね。
あ、そっか、ワーキングホリデー。 ええ、はい。 え、ワーキングホリデーってそんなにいれるんですね。
そうなんです。あの一応通常は1年なんですけども、1年経った時点で貯金がある程度あれば、半年間延長できるんですよ。
はい。 あ、そういう感じなんですか。
はい。
へえ。 それはあの、おと泊まっな何て言うんでしょう、ゲストハウスみたいな感じのところに泊まるんですかね？
あ、えっとですね、最初はあの初めて行く一人旅で不安だったので、留学情報センターを通して1か月の学校と1か月のホームステイがついているプランを利用して行ったんですね。
はい。 はい。 はい。 へえ、なるほど。 はい。
でも、あの全然英語がしゃとか勉強せずに行ったので、あの日本語で言ったらサンキューサンキューハローしか言えないぐらいで、そんなレベルで行ったので、はい、最初はすっごい苦労しました。
え！すごいです。<chuckles> <chuckles> すごすご本当に。 ええ、すご、よくそれで行こうって、行動力すごいですね、やっぱり。
ははははい。でもあの最初学校に行く時とか、道に迷っても聞くことさえできないんですよ、しゃべれないんで。だから初日あの学校にたどりな着けなくてもほんっとに焦りましたね。
へえ。 はい。 うん。 わ、そっか。 ええ。その頃って今だとあのなんでしょう。AI の翻訳とか多分アプリとかで色々すぐにできたりするかなって思うんですけど、む昔は多分そういうのもなかったですかね。あんまりいっぱ
はい。 はい。 そうですね。もうスマホどころか携帯もない時代だったので
ああ。 え、なるほど、そっか。それはすごいですね。<chuckles>
はい。あ、携帯はあったかもしれないですけど、料金が高すぎて、とてもあの持てなかったですね、確か。
はい。 ああ、そうか。しかもガラケーですかね、昔だとおそらく。
そうなんです。ガラケーで。
そうか。あアプリとかもなかっ
あのすごい高かったので。
うーん、確かに。それは使えないです。なるほど。 すごい。それが初日はちなみに学校にたどり着けました？無事。
はい、なんとかも地図を見て泣きそうになりながらなんとか行きましたね。
<laughs> うう、すごい経験。一人であのご飯も行けなかったのに、一人でもカナダで学校に行くってすごい経験ですね、ほんと。
はい。で、あの学校で最初レベルの試験を受けたんですけど、全然喋れないから一番下のクラスになったんですね。
はあ。なるほど。カナダもあの英語圏がそうなんですね。
え、そしたらはい。
うんうん。うーん。
あ、そうなんです。で、一番下のクラス入ったらほぼ全員日本人で、生徒が
ええ！そうなんですか？
で、先生だけカナダ人で、なんか日本の学校に行ってるみたいでしたね。
ええ！ はあ。あ、そうなんですか。日本からのそういうワーホリの方が多かったんですね。
はい。 あ、ワーホリ以外も普通に留学として来てる人もいっぱいいて
あ。 あ、そうなんですね。へえ、面白。
はい。 なので、なんか日本の英会話学校行ってるような気分で、別にカナダじゃなくてもいいんじゃないかと思いましたね。
<laughs> <laughs> でもちょっとあの気が楽ですね。周りがなんか外国の方ばっかりよりは日本だと日本人だと、普通に話せますもんね、日本語で。
そうなんです。ちょっとお安心しましたね。
うーん。
え？
ええ、なるほど。
で、あの黒板とか見ると、あのもう中1レベルのめっちゃ簡単なことをやってるんですよ。レベルが低いクラスだったので。あの B 動詞の使い方とか否定文の作り方とか、もう今更勉強しなくてもいいような内容ばっかでしたね。
はい。 ほう。はい。 ふんふんふん。 <chuckles> ええ、なるほど。じゃ、みんなそこで勉強して少しずつ覚えていくっていう、慣れていくっていう感じなんですね。
はい。 ただ、先生が言ってることはさっぱり聞き取れなかったんですよ。やっぱりあのリスニングとか全然勉強してなかったんで。
<chuckles> そっか。 ああ、確かに英語はやっぱりあの文章が理解できても、リスニングっていうのとまた全然別って言いますもんね。
はい。なのでさっぱり先生の言うことはわからず。でも1か月じゃ何にもあの勉強しても英語喋れなかったですね、いっかげつぐらいでは。
うーん。 うわ。 うん。確かにいっかげつはそうですよね。難しいですよね。ちなみにそのご飯とかってどんな感じでした？カナダのご飯って。日本人に合うような感じなんですかね？
はい。 全然美味しくなかったですね。あんまりカナダの料理って、あの、そんな日本ほど凝ったようなおかずとかなくて、カナダ行って思ったのが、いかに日本の料理が美味しいかっていうことは改めて思いましたね。
<chuckles> ええ。 うわ、そうなんですか。 はあ。 ええ、カナダってどういうお米はないですよね？
はい、基本パンですね。
あ、主食がパンなんですか？
はい。
へえ。 パンじゃ、朝昼晩、パンですか？
そうですね、基本パンだったと思いますね。
へえ、それはなんかジャムとかバターとか塗って食べてっていう
はい。 はい、そう、そうです。ジャムとかピーナツバターで。
あ、そうなんですね。あ、ピーナツバター？なんか外国っぽいですね。なるほど。
はい。
へえ、食パンですか？ちなみにそれは。
え。 あ、いろんなパンあったと思います。まあ、食パンもいろんな種類ありましたし、日本に比べて。
あ。 へえ。あ、そっか、じゃん。
食パン以外もいろんな形のパンありましたね。
あ、なるほど、やっぱ主食だからそこは日本より色々種類があるっていう感じなんですね。
はい。
うーん。
ええ、その学校出て、しばらく数ヶ月、あの、バンクーバーの街を楽しんで
うん。 うお、かっこいい。
はい。で、その後、そろそろ仕事をしようと思って、新聞で求人募集の記事を見つけたんですね。
はい。 はいはいはい。現地で新聞で見つけ、なんかすごいですね。
ええ。
その頃って、新聞は読めるんですか？
はい。で あ、はい。 あ、それがあの、日本人向けに発行された、なんか日本人の会社が作ってる、日本人向けに発行した新聞だったんで、全部日本語だったんですよ。
はあ。 ああ。 ああ。 ええ、そんなんがあるんですね。おもしなるほど。
はい。で、そこであの、オーロラツアーの会社の求人募集を見つけまして、え、オーロ日本人の経営者で、あの、面接は日本語でオッケーで、履歴書も日本語でオッケーだったんで、あ、これは受けるしかないなと思って、応募したんですね。
ふんふんふん。 お、はい。 え。 お。 確かに。あ、いいですね。それ日本人に優しい。
はい。で。あの面接と、その履歴書でも、オーロラに対する熱い思いをめちゃくちゃ書いて、で、あの、そしたら、無事にあの、そこの会社に合格できたんですよ。
はい。 うん。 <chuckles> なるほど。 おお、すごい。おめでとうございます。オーロラ見たくて、カナダに行ったっていうのもありますもんね。
はい。 そうなんです。最初はもう、なんか、ツアーでオーロラ見れたらいいなぐらいの感じだったんですけど、まさか自分がオーロラの会社で働けるとは思わなかったので。もうこれは。
うんうんうんうん。 はい。 <chuckles> いや確かに、なんかすごい巡り合わせというか。なんか不思議ですね。うん。
そうなんです。 はい。これは、す人生の運を使ったなって感じで。全部の運使ったんじゃないかっていうぐらい。
<chuckles> ぱし。 うん。だよね。じゃ、そこでもうあの、採用されて、実際に働き始めたっていう感じなんですね。
はい。またバンクーバーとは別の、すごい遠い極北の街に移動しまして。で、そこがマイナス30度が普通の世界なんですよ。
へえ。 あ、なるほど。 え！マイナスｰｰえ、もう、ほずっと常に氷が北極ななんかイメージ、ずっと氷があるみたいな感じですか？
30度です。 あ、ええとですね、氷っていうよりは雪ですね。
雪、はあ、なる、いちねんじゅうじゃあ。
はい。もるもも森の中、ああ、でも夏は雪溶けてましたけど、あの冬の間はもう、豪雪し地帯で、森の中で、あの住んでて、不思議な体験でした。森の中の豪雪地帯にあの、寮があって。
はい。 あ、なるほど。 うわ。 ええ。 すご。 はあ、日本にいると絶対に経験できないような体験ですね、それ。
そうなんですほんとに。今となってはもう二度とできない体験だなって感じですね。
はあ。 確かに。ちなみにそのマイナス30度の豪雪で何かあのい過ごす上でめちゃくちゃ大変だなって思ったことってなんかやっぱりあったりしました？
やっぱりもう寒さが普通じゃないので、あ、一回だけマイナス40度くらいになった日があったんですよ。
ああ。 <laughs> もう人がすなんか住んでいいのかわからないよ。
ま、その時は そうなんです。あの特殊な防寒具を借りれたんで、あの普段は防寒具着て過ごせるんですけど、マイナスよんじゅうどの日はさすがにもう寒いじゃなくて痛いでしたね。
はあ。 はい。うん。 うわ、すげ。それあの家の中って暖房ってどういう感じなんですか？日本と同じエアコンとかですか？
あ、えっとですね。なんか、エアコンではなくて床に
はい。
あの、床暖房みたいな感じで、パイプがなんか床に通っててそっから、あの、暖房の熱が出てきて。で、それがものすごくあったかかったので、逆に部屋の中では半袖でも過ごせるぐらいあったかかったんです。
ああ。 へえ。 そうなんですか。 わ、すごい。なんか不思議ですね。そ1歩外出たらマイナス3、40度で、部屋の中は半袖で過ごせるって面白いすね。なん
はい。 そうなんです。はい。
は。え、買い物とかってどういう感じなんですか？い普通に行けるんですか、豪雪の時とかは。
あ、えっと日本のイメージですと、私行ったことないのでわからないんですけど、北海道みたいなイメージしてもらうと、多分車とか通るところは除雪してくれてるんですよね。
はい。 はい。 ああ、あ、なるほどなるほど。
なので、歩くことはできるんです。普通に。
あ、そうなんですね。あ、じゃあいいですね。
はい。で、スーパーマーケットも歩いて10分ぐらいで行けたので、あの、買い物は普通に行けましたね。
うんうん。 あ、近い。 へえ、あ、いいですね。なんか勝手なイメージで、もう、なんか冬はもう籠城みたいな感じで、一歩も外に出れない日があるのかなというの思ったりしてました。けど普通に行けるんですね。
とうなんです。なので、まあ、森の中に住んでましたけど、普通にスーパーとか行けたので、生活ははい、普通の生活してましたね。
うーん。 うん。<chuckles> 森の。 ええ、面白い。ちなみにその、うなんか多分絶対もう経験できないことだと思うんですけど、何かその体験を経たからこそ、わ心境の変化とか日本に帰って何か、ああ、ちょっと何でしょう、心境、イメージ変わったなと価値観変わったなって思うことってあったりしました？
ええ。 はい。あの、それまではほんとに一人でどこも行けない小心者だったのに、今はもう全然平気でどこでも一人旅行けますし、あの、やっぱあの頃の経験があったからこそ、なんか、一歩踏み出せば、人生観変わるんだって思ったら、なんか、最初の一歩って大事だなって思うようなりましたね。
うーん。 ああ。 うん。 うーん。 ああ、なるほど。確かにそれ、旅じゃんだけじゃなく、ほんとに人生色々な面でもその一歩踏み出すっていうのは大事ですね。
はい。本当に経験できないこといっぱいできたので、で、そのオーロラの世界も夜がすっごい長くて、夕方3時4時には、ひ日が沈んで、朝じゅうじまで日が昇らないんですよ。
うーん。 え。 はや。 うお、すごい。日本だと考えれないような、なんかサイクルですね、それ。
そうなんです。なんかそういうのも現地じゃないと体験できない、なんか貴重な思い出ですね。
ええ。 いや、本当になんか、すごい体験ですね、それ。
はい。
はあ、いいですね。もう1回そこに行ってみたいなって思ったりします？
はい、あの。
<chuckles>
距離が遠いので、なかなかこうまとまった休みが取れないといけないんですけど、でも休みが取れたらまた行きたいですね。
そうか。 ああ、確かに。 ああ、いいですね。オーロラってやっぱ、めちゃくちゃ実物見ると綺麗でした？
そうです。本当に感動するんで、もう機会があったら是非行って欲しいですね。
<chuckles> うわ、今日の話ちょっとそこの豪雪地帯もめちゃくちゃ気になります。いや、色々なんか楽しいお話、あと人生のためになるお話どうもありがとうございました。